Bah, après, elle s'est déjà produite d'une d'une autre manière, hein. C'est, heu, l'assèchement, heu heu, de la mer, heu, d'Aral, hein. Enfin, c'est, heu, c'est c'est un truc de fou, ça, hein, pour les champs de coton. Ils ont vidé, heu, toute une partie de la mer, pour alimenter les champs de coton. Et, en fait, heu, la partie qui restait et, heu, elle est devenue, heu, impropre à la vie. Parce qu'elle était, elle est devenue tellement salée. Donc, heu, toucher la nature, on l'a déjà fait. Là, c'est une autre manière de faire, hein, mais, heu, l'erreur a déjà é pre été pre été faite, et ça ça va recommencer, hein. Mais enfin, je croise les doigts que non, hein, mais, heu, ça peut recommencer, hein.
Ouais. Mmh, c'est vrai. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Moui. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est q
Bah, par exemple, il y avait, heu oui?
Oh non, vas-y, dis dis.
C'est qu'en Russie, hem, il y a les il y a des Chinois qui industriels Chinois qui voulaient installer, justement, heu, à côté du lac Baikal, une usine, heu, d'embouteillage. Pour amener de l'eau, heu, du lac Baikal en Chine. Ils allaient le faire. Ils avaient signé les gros contrats avec, heu, les grands pontes Russes, et cetera. Et heu, bon, on le sait, hein, ils allaient polluer, hein, c'est une des zones les moins polluées au monde, hein. Et heu, ce qui s'est passé, c'est que, c'est quand même assez rare, la population Russe du coin, elle s'est soulevée. Enfin, elle s'est soulevée, elle a manifesté, alors qu'ils le font jamais et ils ont dû abandonner, hein. C'est c'est pas dans les habitudes du gouvernement Russe, hein, mais ils ont abandonné.
Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais ouais. Bah, j'espère que l'être humain terminera par apprendre, quoi.
Donc, on peut f on peut faire quelque chose, hein. Bah oui, c'est sûr. Bah et c on
Parce que, par rapport à ce que tu racontes, heu, mmh.
Bah, après, heu, oui, il y avait ça en Afrique, il y en a en Russie, mais après, heu, on apprend. Et puis, heu, nous aussi, on a fait des né à des erreurs, hein, mais après, je vois pas, heu, dans mon historique, là, je vois pas lesquelles. Mais on en a faites, nous aussi, hein, en Europe, hein. Mais, heu, c'est juste qu'on est pas au courant. Mais mais il faut garder espoir, parce que, justement, on est dans le bon sens. Ça ce film, il date, hein. Il a quand même, heu, il date de 2006. C'est quelque chose qui m'a il a 20 ans, il va avoir 20 ans cette année, tu vois? Donc, heu, c'est quelque chose, heu est-ce que ça a changé? Ce serait intéressant de savoir, aujourd'hui où ça en est, d'ailleurs.
C'est sûr. Ouais. Mmh mh. Ouais, ce serait une très bonne question, effectivement.
Parce que